<laughs> Exato. Exatamente.
Não, não uso. Mas assim, tem dado certo, sabe. Às vezes, dependendo da louça, eu acabo dando uma lavadinha ali e tal ou então aí eu ou então eu coloco lá na máquina, aí eu deixo uns 3 dias. Mas assim, obviamente sem deixar o negócio bolorento lá dentro, né. Mas mas funciona, tem funcionado, assim, para mim, sabe. Tem me ajudado. Principalmente quando eu recebo visita, e eu recebo muita visita. Vem muita gente aqui para casa.
Boa. Sim. Boa. Claro, sim, sim. Boa. Ah, sim. Então daí usa mesmo.
e aí acaba ajudando também, taca tudo ali e eu não tenho que ficar lavando. <laughs>
Ah, é ótimo, é ótimo. Agora, uma ou hã, fala.
E e você Hã. Eu ia te perguntar se tem alguma outra tecnologia que você tem usado, assim, recentemente, ou não?
Então, eu na verdade, eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito contida com o meu dinheiro. Eu penso muito para eu gastar meu dinheiro. Eh, então mas eu também busco soluções para minha vida. E tem uma coisa que me estressa. Ai, não sei se você é também é assim. Mas me estressa ter que pensar todo dia o que eu vou comer, e perder meu tempo, ai, meu tempo precioso. Que eu não sei o seu, mas o meu é extremamente precioso, que eu poderia estar dormindo, <chuckles> fazendo qualquer outra coisa. E ficar lá naquela cozinha e esperando, uma coisa simples, fazer e eu ficar demorando. Você também tem raiva disso?
Uhum. Aham. Sim. Aham, aham. Hum. Aham. Sim, sim. Aham. Com certeza. Aham. Sim, sim. Nossa, muito, muito, muito. E eu acho que até essa questão de eu morar sozinha, para mim, é uma chatice, porque aí eu tenho que parar minha vida para fazer comida para mim mesma. É horrível.
Então.